فاهمِك. طَب أنتِ دلوقتي من المنظور ده، ليه ما ما فكرتيش قبل كده مثلًا إن أنتِ آآ ما فكرتيش من جانب إيجابي إن هو أنا أنا فرح مبسوطة بنفسي إن أنا دايمًا بابقى عايزة طول الوقت إن أنا آآ أبقى شغاّلة أو إن أنا أجتهد أو إن أنا أعمل اللي على مستقبلي، ما فكرتيش من منظور أنتِ إن أنا دايمًا بافكّر كده إن أنا صح أو ماشية في الطريق الصح؟ يعني ما ما دي حاجة أصل مش طبيعي إنِّك هتفضلي طول الوقت شغالة يعني، أنتِ ليه عايزة طول الوقت مثلًا تجهدي نفسِك؟
لأ. مش عارفة بالوم نفسي ليه. مش عارفة فعلًا. هو فكرة إن أنا دايمًا عايزة أكون أحسن، دايمًا عايزة أكون باطوّر، دايمًا عايزة أكون باعمل حاجة فعلًا، أكون باشتغل، أكون مُنتِجة فعلًا بمعنى الكلمة، ده دايمًا الإحساس اللي بيكون طاغي عليّا، علشان كده لمّا باحس بتعب وأضطر أرتاح، بعدها على طول باحس بتأنيب ضمير، اللي هو فين الإنتاجية، المفروض تشتغلي أكتر. ما بين إن أنا باجلد نفسي بقى وأأنّب ضميري، إن أنا مش بافكّر بالشكل اللي هو الإيجابي يعني اللي هو لو أنتِ كده المفروض تريّحي وإن ده طبيعي لأ ما ما باقولش كده لنفسي، أنا يمكن خلاص لمّا الدنيا تن
فاهمِك آه. إمم. طَب هل طَب طَب هل أنتِ دلوقتي بتن هل أنتِ مثلًا من نوعية الشخص المنظمة يومِك؟ يعني آآ مدّيّة مثلًا عاملة أنا من الساعة كذا للساعة كذا هابقى هابقى هاشتغ شغّالة على جزء معيّن. بتدّي مثلًا تنظيم عدد ساعات يو يومِك مثلًا بحيث إنّك تدي مثلًا أنا ليّا ساعتين راحة مثلًا من الساعة 21:00 للساعة 23:00 ده وقت الراحة، مش هاعمل فيه حاجة، مجرد بس هاريّح. هل أنتِ بتعملي كده والَا مش بتبقي منظّمة أوي في تنظيم عدد ساعات يومِك؟ بحيث إن أنتِ ت توزني ما بين الوقت اللي المفروض تريّحي فيه عشان برضه ما يبقاش الموضوع ضغط زيادة عليكِ، والوقت اللي المفروض إن أنتِ تبذلي فيه أو تجتهدي فيه وكده؟
إمم. لأ بصراحة ما ما يعني مش مضبّطة حاجة زي كده، أنا دايمًا بابقى مترجتة اليوم كله ككله مذاكرة أو كله دراسة أو كله مثلًا إن أنا هاتعلّم النهارده حاجة جديدة أو كله إن أنا هاشتغل فيه، فأنا بابقى مترجتة إن اليوم كله هاعمل فيه كذا، ما آخُدش راحة بقى، ساعة من أنا ف ما أنا ما بابقاش مت يعني حاطّة في دماغي أو مرتّبة إن أنا أريّح من قبلها، فباجي مثلًا في الوقت إن أنا في النُّص باتعب، فباضطر إن أنا أريح وأرجع أكمّل تاني، فده مش من ضمن الح الحساب اللي أنا عاملاه لنفسي فاجي بقى في الوقت ده
آه فبتحسي بتأنيب ضمير في الفترة دي بقى، آه الفترة اللي هي الراحة دي بتحسي فيها بتأنيب ضمير.
إمم. بالضبط.
امم طَب هل أنتِ مثلًا ما ما جا ما جالكيش بسبب الموضوع ده قُلتِ أنا هانظّم يومي، أنا خلاص هابد هابقى أعمل مثلًا فترات راحة في نص اليوم، بحيث إن أنا أنا مترجِتة لفترة الراحة دي بحيث لمّا هي تيجي وأنا فعلًا هاكون تعبت وهاكون فعلًا محتاجة لها فما أحسش بتأنيب ضمير؟

معاك حق فعلًا، هابدأ أعمل كده فعلًا بجد. وبجد شكرًا جدًا ليك، أنا أنا أصلًا مجرد الفضفضة والكلام معاك ريحني أكتر، وحسسني فعلًا إن أنا مرتاحة نفسيًا وقادرة إن أنا أعمل أو آخد خطوة خصوصً أ يعني في الموضوع بتاعي يعني، وإن أنا أبدأ فعلًاً إن أنا أرتب يومي و ونصيحتك ليَّ إن أنتِ إن أنت قلت لي رتِّبي يومِك وابدئي وابدئي مثلًا حُطِّي فترات راحة، وفترات الراحة كذا. فالحاجات دي كلها رتبت لي تفكيري وحسستني فعلًاً إن أنتِ هتقدري تعملي حاجة، وكمان عشان ما أحسش بتأنيب ضريب ضمير وقت الراحة. فبجد شكرًا جدًا ليك.
لأ العفو على إيه، أنا معاكِ دايمًا وإن شاء الله تتحسني في الموضوع دوًا وتبدئي تفكري فيه بالطريقة الصح يعني.